Ay, qué bueno.
Así. Le quitamos el medicamento, le empezamos a dar el otro. De hecho, yo me quedé un mes más allá, porque el doctor dijo: "Este mes puede ser complicado". ¿Por qué? Porque como deja un medicamento y, pues, el cuerpo está acostumbrado a ese medicamento, y entra el nuevo, aquí puede haber algunos cambios de humor, y puede ponerse complicado. Y el
Ujú. Sí. Ujú. Así que te quedaste con ellos el mes después de que dejó el medicamento, así que ¿viste mucha mejoría en ese sentido con tu papá?
Ujú. Así es. Mi papá ya está entero otra vez.
Mm. Ya.
Otra vez camina, otra vez se baña, se le controló el temperamento. De repente ahí hace sus berrinchitos, pero ya los normales. Nada, nada agresivo, nada, nomás se enoja y se va. Este, ya otra vez se baña, ya baila. O sea, por ejemplo, es que eso fue algo que me dolió mucho en en diciembre del año pasado. Eh, mi papá siempre le ha encantado bailar, siempre le ponemos sun su salsa, su Gran Varón y tai y Pedro Navajas, y mi papá baila como loco. Y no podía bailar, se estaba todo quie
Mm. Ujú. <chuckles> Sí. Ujú. <chuckles> Claro. No, sí, qué difícil. O sea, qué difícil verlo de esa forma, ¿no? De ver cómo se deteriora, o, se deterioró, y saber todas las cosas que hacía previo. Pero, oye, quería preguntarte, ya pasaron por esta parte, ¿no? Ya vieron que, o sea, lo que puede pasar. ¿Cómo cambió eso la plática entre ustedes? Por ejemplo, entre tu hermana, y tu hermano, o sea, ya a nivel de hermanos, sin sin el asunto de tu mamá, cómo cambió la plática de decir: "Okey, mi papá, ya vimos cómo se puede poner". O sea, ya vemos qué puede pasar, y no solamente con tu papá, ¿no? Pero con tu mamá también siendo una persona mayor, con enfermedades crónicas, ¿no? Va a llegar a un punto donde van a requerir de asistencia. ¿Cómo va esta plática ahora?
Ujú. Dime. Ujú. Claro. Ujú. Claro, ya sabemos. Ujú. Así es.

Y que también sepa cómo levantarlos, porque uno ahí le hace, pero no sabes las posiciones, te puedes lastimar la espalda y al rato en lugar de 1, son 2 los que están todos fregados. Entonces, era lo que yo le decía a mi mamá: “No, necesitamos ver cómo lo ayudamos”. Eso sí, mi papá cada vez bajaba y bajaba más de peso. Los pantalones, haz de cuenta que ya le entraban sus 2 piernas en una pierna, cada vez estaba más flaquito. Entonces, yo ahí fue donde le dije: “Ya, vamos a buscar, ya nos dejamos de tonterías, por favor”. Pero también a está el factor de que mi ciudad es una ciudad que se ha vuelto muy peligrosa por todo este tema de, este, narcotráfico, inseguridad y todo eso. Entonces, pues, eh, fue una decisión complicada, tuvimos que preguntar. O sea, queríamos tener en la casa más bien a una persona recomendada que alguien que que poner el anuncio y a ver quién llegaba, porque, pues, en en mi ciudad es muy complicado eso.
Ujú. Claro. Exacto. Ay. Ujú. Ujú. Ah. No, sí, de de cierta forma tiene razón tu mamá, ¿no? No, pues no metes a cualquier persona a tu casa y especialmente si viven solos, ¿no? Cuando tienes a otras personas viviendo ahí, tal vez sí te sientes más seguro haciendo ese tipo de cosas, pero cuando tienes a 2 adultos ya mayores y 1 enfermo, pues sí da miedito, ¿no?, meter a quien sea a tu casa.
Ujú. Exacto. Ujú. Exacto, da mucho miedo. Y también estábamos viendo cómo le íbamos a hacer, porque iba a haber un momento que las escaleras ya no eran opción, mi casa es de 2 pisos, bueno, la casa de mis papás es de 2 pisos. Entonces, pues, también empezamos a platicar de: "Oye, eh, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque sí va a llegar un momento en que papá ya no pueda subir las escaleras, pues esta casa ya no es ya no es funcional para él, ¿no? En la parte de abajo no hay un baño completo. Entonces, ya estábamos hasta pensando teníamos un terreno, en empezar a hacer una casa de un solo piso para que él, eh, para que ellos 2 estuvieran lo más cómodos posible dentro de todo.
Ujú. Claro. Ujú. Sí.
Eh, la plática fue terrible, haz de cuenta, mi mamá no quería, le hablé a mi hermano porque, ya sabes, las mamás siempre le hacen caso al hombre, nunca a la mujer. <laughs>
Ujú. Eh, sí, exacto, <chuckles> ellos saben más. <laughs>
Por alguna razón, aunque yo sea la mayor, siempre confían más en el ma en el varón, ¿no? Entonces, le hablé a mi hermano, eh, mi hermana, eh, la verdad, esa pobre, ella le tocó vivir 3 años con mis papás, cuando mi papá empezaba con esto, entonces, eh, ya ni quiero opinar, porque sabe lo complicado que es, solamente, dije: “¿Saben qué? Yo sí apoyo que que mamá tenga ayuda porque esto está muy complicado. O sea, no hay manera de que ni e ni ella con, por ejemplo, si nos quedáramos nosotras 2, pudiéramos ayudar a mi papá." Entonces, nos sentamos, platicamos, eh, mi mamá obviamente escuchó más a mi hermano, mi hermano le dijo que
Claro. Sí. Ujú.

Pues mira, la conversación empezó de una manera muy triste y no empezó por parte de ella, empezó por parte mía, porque un día, eh, mi papá en este deterioro que tenía, haz de cuenta que sus, eh, eh, s ya no podía estirarse bien. Como que haz de cuenta que todas las, eh, ¿cómo se llaman?, las coyunturas del cuerpo, como que se le estaban encogiendo. Entonces, hubo un día que mi papá estaba dobladito, dobladito. Para esto traía al una foto de él bailando con mi abuela, mi abuela falleció hace muchos años. Y, entonces yo le dije: "Papi, ¿te quieres acostar?". Y lo llevo a acostar y lo vi así, le digo: ¿Cómo te sientes?". Y me dice: "Mal, hija, yo creo que ya llegó mi momento". Bueno, yo en ese momento sentí que me moría. N lo apapaché, lo abracé, le eché aceititos, porque eso sí, todas m ahí andábamos haciéndole masajitos y todo para que sinte se sintiera mejor.
Ujú. Sí. Okey. Ujú. No. Ujú. Sí, sí.
Y cuando ya se durmió, pues ya berreando me fui con ella y le dije: "¿Sabes qué?, eh, yo creo que tenemos que buscar ayuda, tú necesitas ayuda." O sea, mi mamá también, haz de cuenta, tiene diabetes, presión alta, no come bien, no hace ejercicio. Entonces, le dije: "Tú no puedes, mamá. O sea, si mi papá se sigue poniendo mal", le digo: "Ni yo puedo cargarlo. Entonces, tú no puedes". Entonces, tenemos de hecho, yo ya hasta estaba pensando en quedarme un tiempo con mi mamá porque, pues, obvio
Ujú. Ujú. Claro. Claro. Justo, justo es lo que te iba a preguntar. O sea, tienen más hijos, o sea, tienes hermanos, hermana, ¿co cómo fue la conversación con ellos? O sea, ¿se también se involucraron o quisieron involucrar?
Ujú. Ti sí. Claro. Claro, mira, mi hermano siempre ha ayudado a a mi mamá, pero mi hermano tiene que trabajar, entonces no puede estar todo el tiempo con mis papás como yo lo quisiera. Mi mamá es como medio picky de meter señoras a la casa, ya ves que entre más grandes se vuelven más especiales en ese sentido. <chuckles> Entonces, nada más haz de cuenta que tiene una señora que va 2 veces a la semana y párale de contar, ya no vuelve a entrar a la casa. Entonces, yo ahí fue donde le dije: "¿Sabes qué? Necesitas ayuda, porque si ya tenemos que empezar a bañar a mi papá, este, a limpiarlo, a meterlo al baño", le digo: "Eso no lo podemos hacer entre nosotras, necesitamos buscar ayuda".
Ujú. Claro. No, sí, por supuesto, sí, sí. Ujú. <chuckles> Sí.
"Pero es que es muy difícil y tu papá no va a querer", le digo: "Pues mamá, es que no es que quiera, es que, ¿quién va a poder limpiarlo, bañarlo, si se sigue deterorea deteriorando así?". Pues se puso a llorar
Ujú. Y esas son cosas básicas, ¿no? de todos los días, o sea, esos cuidados, ¿no?, de ayudarlo a parar para ir al baño, o sea, son cosas que se tienen que hacer y, como dices, a veces, pues, se requiere la fuerza de, pues, de una persona, pues, joven, fuerte y muchas veces, pues, de un hombre, ¿no?
Ujú. Exacto. Claro.